Uhm, eh okay, infatti sì. No, no.
Uhm, non so se è una cosa strana della mia scuola, ma cioè è una cosa che non concepisco. È anche la era la mia materia preferita prima e me l'hanno tolta. Comunque sì, credo sia fondamentale.
E È la la base secondo me, anche perché cioè se se guardiamo il primitivo, anche a adesso ci sono alcune tribù che noi pensiamo che loro sono un po' indietro, invece mi sa che è al contrario, perché loro hanno un massimo rispetto.
<clears throat> Sì. Eh mi sa che l loro uhm, esatto, hanno molto più rispetto per la natura rispetto a i Paesi sviluppati.
E esatto, anche perché loro pensano proprio quello, è il c'è il nostro cibo, no, anche la ehm, i gli animali, eccetera. Quando io vado a togliergli la casa a loro, tolgo la casa a me stesso, l'ossigeno, e in più li allontano, quindi diventa più faticoso chi vive anche di di di caccia, no, come, uhm, que questi Paesi qua.
Sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, è uhm, è completamente una cosa che ci stiamo danneggiando noi stessi.
Davvero, non pensi che secondo
E purtroppo mh. No, no, dimmi, dimmi pure.
Sì, sì, dimmi, dimmi. Che magari le
No, dico purtroppo non è l'unica, questa cosa. Mh.
Eh, appunto, sì, assolutamente. Poi anche le secondo me la gestione pubblica dovrebbe intervenire su su questo lato qui, che so, magari ogni Paese avere un tot di alberi. Cioè c'è i molta ignoranza anche su questo aspetto, no?
Sì. Esa Esatto, anzi nelle città italiane se ne vedono sempre di meno, sempre più palazzi, sempre più condomini, cemento, ce cemento su cemento, e sempre meno natura. E poi le conseguenze le le le si vedono anche, eh, sul sul mondo, su quello su come sta andando il mondo dal punto di vista del clima.
Esattamente, più cemento. Sì. Appunto, ormai so sono palesi, praticamente ormai è è palesissimo che d i danni che stiamo recando alla natura.
Sì, assolutamente.
Poi ho visto anche i t la la gestione, no, degli alberi in strada. Cioè vedi che che so, devono fare le potature e arrasano praticamente gli alberi a zero fuori stagione. Nemmeno loro sanno cosa fann
Eh, però mh. Sì. Esatto, poi non vengono anche gestiti.
Esattamente.
Spesso vengono gestiti male, magari anche le radici che che spaccano la strada. Un classico sì.
Esatto esatto. Ma secondo te dovrebbero, che so, fare de degli organi proprio specifici su questi argomenti qua che che tutelino questi questi lavori importanti, no?
Eh, uhm, direi di sì.

Vero, vero, è vero. Questa cosa è verissima. Più le r cose si sentono, più se ne parla mediaticamente, più alla fine ci importano, diciamo, no, alla fine, sì. Quello che ci importa è quello che vediamo sugli schermi, quindi <chuckles> più lo fanno vedere sugli schermi e più ce ne importerà.
Purtroppo è così. Pu purtroppo è così. Più sensibilizzi e per questo do dovrebbe essere un'iniziativa presa da da loro anche per far vedere le quel che causano. No, una volta ogni 1000 anni fanno vedere un video dove un filmato dove i danni che stanno causando gli a l'abbattimento delle foreste, eccetera. Falli vedere più spesso, fai vedere quello che accade veramente nella nella fauna, de gli animali che che fanno fatica, ehm, cioè le le
Sì. No, esatto. Esatto, esatto. Gli animali che vengono ma anche le tribù che p probabilmente sono obbligate a scappare.
Esatto, continuano a spostarsi, cioè no non sono protette.
Obbligate a cambiare spostarsi di continuo.
Dovrebbero essere più protette per evitare i disboscamenti, no?
No, infatti. <tsk> Sì, sì, sì, pienamente d'accordo sono. Solo che mh mhmm, un casino. Di sicuro comunque c'è da dire che ci sono moltissime iniziative eh, che che aiutano queste cose. Solo che
Comunque è un un casino. Sì, sì, bene o male la nuova generazione la vedo più più, mhmm, b più attiva su questo lato.
Sì, secondo me risp questa generazione, rispetto alla scorsa, si interessa un po' di più. Magari ci sono meno persone comunque che che si interessano, però quelli che lo fanno ci ci mettono il cuore, almeno per quello che vedo magari anche amici eccetera, che cioè adesso m magari togliendo anche un attimo dal discorso delle piante, però in molti ambiti, anche anche in questo della natura più in generale, se ne parla molto, solo che
È vero. Eh sì, sì, ma ci mancherebbe. Certo. Si è si è più presenti ri rispetto a alle generazioni passate. Mhmm, prima c'era molta ignoranza, secondo me adesso la nuova generazione è un po' più sveglia diciamo, no, anche per la la comunicazione più
Sì. Esatto. Esatto, esatto. Diciamo che credo sia il lat il lato buono della comunicazione sui social. Quello di prima, che la gente se ne fregava, era il lato cattivo. Ora comunque cioè, ce n'è un po' è un po', c'è fifty/fifty diciamo.
E esattamente e Sì, esatto. Adesso diciamo che con la comunicazione, come dicevamo prima, è è più facile trovare più gente che la pensa co come la pensi tu, no, a a è più facile a far vedere quel che succede, a prendere iniziative, creare associazioni ed è ne 'na bella storia questa.
Esatto. Sì, sì, sì. Son d'accordo. Sì, sono d'accordo.
Eh, spe speriamo che le scuole appunto, come ti dicevo all'inizio, ehm, d che che ne prendano esempio. Assolutamente.
Eh, esat assolutame la scuola forse è la più importante. La scuola è la più importante. Quando si è piccoli è lì che ci vengono inculcate le idee.